Also, das war so genial. Die waren alle auch total, ähm, äh, geflasht, dass halt natürlich der Special Guest da kam und, ähm, haben halt alle auch mitgefiebert, mitgesungen. Also es war eine ganz t großartige Stimmung. Ähm, was natürlich noch ähm, ich glaube, das war ungefähr wann war das, ich glaube, 2010? Ja, ich glaube, das war in der in äh, in dem Jahr und da gab's ja noch gar nicht so viele Smartphones. Das heißt, das Phänomen, das man ja in Konzerten jetzt oft hat, dass alle sofort so das Smartphone zücken und filmen
Mhm. Oh, ja. <chuckles> <chuckles> Das klingt richtig schön. Mhm. Ja. Mhm. Und alles filmen, mhm.
genau, das war da ja noch gar nicht, weil die gab's noch gar nicht so viele und, ähm, die Leute waren halt wirklich so präsenter, würde ich jetzt mal sagen, mhm.
Und haben einfach wahrgenommen. Passend dazu, ähm, frage mal, ähm, hast du dich eigentlich mehr auf die Musik also, wenn du dich jetzt wirklich wenn du jetzt differenzieren musst hast du dich mehr auf die Musik oder wirklich auf das Drumherum, das visuelle Licht und Showeffekte fokussiert? Was war was war, wo du wirklich sagen würdest, das ist dein Main Fokus gewesen?
Hm. Eigentlich, äh, beides, aber, ähm, es ist halt auch 'ne tolle Umgebung das ist in Berlin die Zitadelle und das ist, ähm, unter freiem Himmel und das ist auch so 'n bisschen, ähm, familiärer. Also, es ist jetzt nicht so 'ne riesen äh, das ist ja, äh, nicht so 'n riesen Gelände, sondern es ist ja schon so, dass es 'n bisschen kleiner ist, also jetzt im Vergleich zum ähm, der Waldbühne, äh, ja ganz ja, auf jeden Fall. Also es sind da so ältere Gebäude auch und dann ist da halt die Bühne aufgebaut und das ist jetzt nicht so 'ne große Fläche. Auf jeden Fall auf jeden Fall, ja. Das macht auch noch was.
Mhm. Mhm. Mhm. Also, hat die Location da schon 'n Einfluss darauf, dass es dich so umgehauen hat? Mhm. Und es hat seinen eigenen Charme, meinst du? Es es hat dich, mhm. Wie hast du dich denn nach dem Konzert geführt gefühlt? Entschuldigung.
Euphorisch. <giggles> Äh, ja, also man man ist da schon schwebend schwebend nach Hau äh, also wenn man so so der Ausdruck man ist schon schwebend nach Hause gegangen, so, ne? Es hat einem richtig was gegeben, so 'n gutes Gefühl auf jeden Fall.
Ja? Er hat dich richtig mitgerissen. Mhm. Mhm. Warst du danach noch einige Tage so richtig am Schweben und und davon mitgerissen oder bist du am nächsten Morgen aufgewacht und dachtest, das war 'n schöner Moment, aber jetzt geht's weiter?